Uhum, tudo no aplicativo. Eu fui eh, você falou sobre isso, eu lembrei eu fui pra Suíça deve ter acho que tem 2 anos, foi no começo de dois mil e vinte três, e lá também é tudo no aplicativo, se você quiser pagar com dinheiro, você paga, mas eu eu lembro de ter andado de ônibus lá 1 vez, eu acho, né, pra de uma cidade pra outra, o os meus amigos não puderam ir comigo e eu fui ver, a eu acho que foi um museu, mas enfim. Eh, e nesse caso, quando eu entrei no ônibus, eu não tinha o aplicativo, mas eles me explicaram que quem tem simplesmente você compra por ali e já faz a sua viagem. Geralmente não tem nem fiscal, mas pode acontecer de ter. Aí, se se vier o fiscal ali, você mostra ali no aplicativo, mas realmente é isso, porque hoje em dia, né, eh dinheiro é uma coisa que tá cada vez mais na nuvem, né. Você sabe que tem ali
Uhum. Aham. Certo. Uhum. Ah, sei. Hum. Aham. Com certeza, com certeza. E e é assim, a coisa de você mudar de bolsa, de você perder, de você so ser assaltado. Todo mundo tá com o celular na mão o tempo inteiro, né, então o celular é realmente, ele é a nossa carteira virtual hoje em dia, se você for pensar, né.
Uhum. Uhum. É, o celular é tudo, né, tá tudo ali, realmente. E eu acho que também tem uma outra situação, não é, e se eu perder o celular? <laughs>
<laughs> Mas aí é mais fácil, vou te falar, porque se você perder o celular, você pode comprar um novo e se você comprar um da mesma marca, você consegue baixar tudo da nuvem, né. Então quer dá um trabalhinho, dá um trabalhinho, mas eh, pelo menos você não precisa esperar alguém achar pra te mandar pelo correio ou te ligar em casa e te avisar que achou, né. <laughs>
Hum. Uhum. <laughs> É. É, dá um trabalhinho e é um pouquinho carinho também, né. É melhor não perder né o celular. <laughs>
<laughs> É ve Com certeza. O melhor de tudo é: "Nã não percam documentos, não percam celulares". <laughs>
É, acho que é, acho que essa realmente é é a via que tem que ser seguida, né. É, cuida aí do seu mas assim, muito muito interessante, né. Esse esse, eu acho que essa essa opção, né, de nos Estados Unidos de você ter todo o documento e todo o transporte, como você falou, na na via digital.
É, é o resumo. É. É. Do seu celular, é verdade. Olha, foi muito legal entender como funciona isso em Portugal e que bom que você conseguiu embarcar aquele dia. Eu ia ficar nervosa também.
Muito importante. É exatamente, muito obrigada eu que agradeço e até a próxima!

Você já perdeu passaporte ou documentos em viagem?
Olha, uma vez eu perdi, eh, na verdade não foi não foi o passaporte, eh, nem um documento próprio meu, mas foi o documento de de de viajar, sabe, aquele o que na nessa época, eu ainda tinha na mão aquele o passe, pra entrar no avião.
Hum. Certo. Tipo, passar sei, tipo a passagem mesmo. Uh!
A passagem, mas eu já estava dentro do eu já estava dentro do do aeroporto. Ah, naque naquela zona ali, de compras, estava esperando, realmente, abrir o portão pra poder embarcar, né. E, sem aquilo ali, não sei como ia funcionar, eu fiquei louca. Eh, eu lembro que eu estava a q eu fui era uma viagem a trabalho, eu tinha ido com o meu chefe, então ele estava comigo. A gente estava em Londres, e eu estava andando, ali, na no Duty Free, né, naquela zona pra ver perfume, já estava voltando pra casa. E e aí eu
Do aeroporto. Tá. Uhum. Certo. Hum. Certo. Super relaxada já, né, você já não está num modo de preocupação, você já passou pela segurança, você já está, ali, tranquila, né.
Tranquila, já estava, nossa, um pezinho lá em casa. Aí estava vendo, ali, um perfume, outro perfume, um batonzinho, meu chefe sentadinho lá, né, esperando. E eu estava por ali, e o meu passaporte estava na minha mão com o com a passagem, o bilhete dentro. Então, o que que aconteceu? Provavelmente eu devo ter dad aber aberto, ali, a mão um pouquinho, né, e o papel escorregou.
<laughs> Certo. Uhum. Ah.